あ、そうなんですね。あ、そっか
そうなんですよ。だから逆にメラトニンって、あったら買ってきてとか頼まれることありますね。アメリカに旅行に行くとか行ったら、なんか知らないけど、日本で売ってないんですよね。ななんどぅ何が駄目なのかちょっと分かんないんですけど、はい。
ええ。 あ、ほんとですか？ へえ。<coughs> うんうんうん。あ、そっか、じゃ、ま、なんか、日本人に合わないっていうこともある可能性はあるのでね、ちょっと調べてみてから、かあの、安全そうであれば、あの、現地に到着後に、あの、薬局に寄ったりして、ね、購入できるといいですねふ。
ああ、はい。 はい。はい。 はい。 うん。はい。 うん、そうですね。なんか、その、日本だとなんか売ってないから買ってきてって言われることがあって、なので、えっと、そうですね、なんか効果があるっていう話は聞いたので、じゃあ、ちょっとなんかあの今回ね、アメリカに行った時に、ちょっと買ってみてえ、そんなに高くない感じですか？高価なものです
ええ。 ええええ。<laughs> はい。 はい。 ええええ。 あ、そんなに高価なものではないですし、あとアメリカの薬局ってよくなんかセールもやっているので、なんかね、あの、たまに1つ買ったらひとつ無料だったりもありますね。<chuckles> ええええ。
はい。 うん。ああ、はい。 はい。<laughs> あ、そうなんですね。なんかね、ちょっとすごい、高価なま、高いものだったらね、ちょっと買うのもって思いましたけど、そんなに値段高くないんだったら、ちょっと
はいはい。 ええええ。 ま、2、3000円程度あれば買えるかなとは思います、はい。
ああ、 うん。あ、で、あれば全然、あの、ちょっと使ってみようかなと。なんか効果があるこの、その、なんか、逆にね、ちょっと日本で売ってないっていうところが、まま、もちろんちょっと調べてみなきゃいけないんですけど、はい。うんものなので、ちょっと試してみたいと思います。お、良いことを教えて頂きました。はい。
はい。 ええええ。 はい。 うんうん。 ええ。 ええ。 そうですね。 あ、それは良かったです。ね、もしそれで気に入れれば、そのままね、お土産にもなりますね。<chuckles> はい。
<laughs> あ、そうですよね。なんかそういう、ちょっとな時差ボケに悩んでる人ってま、ね、色々人には体質ありますけど。うん。
<laughs> はい、とそう、あと、逆にね、あの、帰国後にまた、ね、あの、また時差ぼけになると思うので、その時にも試せますよね、はい。<laughs>
はい。あ、そうですよね、来ちゃうと思います。<laughs> そうですね、いや、そんな、なんか、もしかしたらね、日本も時差ボケの薬とかあるのかもしれないんですけど、こうなんか、あんまりその、みんな、飲んだりしてるっていうのを聞いたことが無くて、そう、ま、ちょっと日本人は若干こう、ね、あんま薬を飲みたくない体質だったりする薬で対応するのは、なんかちょっと、だ駄目駄目で、なん何て言うのかな、そういうのが風潮としてあるので、うん。もしかしたら、まあ、薬局とかでね、ちょっと時差ボケが心配だからとか言ったら、ま、そういうのもあるのかもしれないですけど、ただちょっと、メラトニンの話を聞いたので。それはちょっとなんか、やっぱり試してみたいなって思いました。はい。うん、気になります気になります、すごく。それでね、あの、良くなれば、ほんといいなと思います。はい。
ええええ。 はい。 うーん。 そうですよね。はい。 ええええ。 うーん。 はい。ありますよね、はい。 ええ。 ね、気になりますよね。<laughs> うーん。ええええ。はい。 はい。